Bah, je pense sur des choses qui réunissent un peu tous les humains. Ben, c'est un peu, heu
Mmh mh.
un peu évident de dire ça, mais bon, je pense que la nourriture, la fête, le le sport aussi. C'est vrai que je t'ai pas parlé de ça, mais il y a aussi des des tournois de foot et tout ça qui se font entre les
<chuckles> Moui, mais Ah? Ouais? OK et pareil, ça s'organise du coup grâce aux associations ou, des mairies ou OK, vas-y, dis m'en un petit peu pl ça se passe
Heu, les cult Ouais. C Alors ça ou je crois le 1er- 1er tournoi qu'il y avait eu, c'était carrément les habitants qui avaient fait ça entre eux, mais bon, un peu à la bonne franquette, on va dire. Ils s'étaient regroupés par pays d'origine et ben par culture du coup, on va dire
OK. Mmh mh.
et ils s'étaient organisés comme ça, en se faisant des des petits matchs <chuckles>
OK, excellent.
et du coup, ben ça a été, après, il y a eu des subventions de la mairie, des associations, tout ça, donc ça, c'est un peu plus, on va dire officialisé et ça, ça marche pas mal, hein. C'est vrai que du coup, ça, c'est bien parce que tu peux ouais et là, c'est pas mal, tu peux impliquer les enfants et les jeunes, donc heu, donc ça, c'est cool aussi, ouais.
Bah, c'est cool ouais. Mmh mh. Bah comme quoi, ouais. Mmh. C'est un bon levier aussi, ouais.
C'est ça. Don
Ah, oui, c'est vrai que c'est c'est top, oui. C'est une bonne idée le c'est vrai que le sport, on voit que ça rassemble beaucoup, hein, de toute façon, heu, et puis de plus en plus. Du coup, c'était que du foot ou il y avait eu d'autres sports après qui ont été un peu plus développés?
Alors, moi, je connais que pour le foot. Mouais, pour le coup, c'est vrai que c'était très masculin du coup. <chuckles> Mais ouais, ça serait pas mal. C'est une bonne idée de tu vois? J'y ai même pas pensé moi, d'essayer de faire pour d'autres sports, heu, comme ça, peut-être pour mixer les hommes et les femmes aussi, ça peut être cool.
OK. Et oui. Mmh mh. Mmh.
Mais ouais.
Bah, c'est sûr, ouais. Écoute, bah, je t'aurais peut être donné une bonne idée, heu, <laughs> j'ai à travailler.
Carrément. <laughs> Ben, c'est clair, mais de toute façon, on est toujours preneur, hein, parce que <laughs>
Bah, j'imagine. Non, mais c'est quand même bien du coup que ça soit venu en fait, heu, bah, directement des habitants, au moins ça montre que, bah, ils étaient engagés dès le début quoi, finalement.
Beh, ouais, puisqu'en fait finalement le but, c'est pour eux, hein, pour qu'ils vivent le mieux possible dans leur, heu, dans le quartier, donc heu ouais, c'est sûr que normalement, ils sont plutôt volontaires quand même pour, heu
Mmh mh. Clairement.
bah, pour se mélanger, pour apprendre à connaître les autres et tout, donc c'est